เอ่อ การพักผ่อนแบบไหนเหรอคะที่ช่วยให้คุณน่ะกลับมา พ มีพลังอีกครั้ง ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ?
ได้เลยค่ะ เอาจริง ๆ เนาะ การพักผ่อนน่ะ มันก็คือต้องเป็นแบบว่า พักผ่อนจริง ๆ อะค่ะ ที่แบบว่า ให้มันแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร ความคิดมันโปร่ง แบบว่าไม่ต้องคิด อะไร อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่
อือฮึ อืม ค่ะ เคยมีประสบการณ์แบบนั้นบ้างไหมคะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิคะ?
ได้ ๆ ค่ะ คือเอาจริง ๆ แล้ว ก็คือมีประสบการณ์แบบนั้นน่ะค่ะ คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะ เรากับแฟนน่ะค่ะทำงานกันทั้งคู่ แล้วแบบว่าด้วยความที่เราอะเครียดเนาะ แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ มันไม่ได้เครียดเรื่องงาน แต่มันเครียดเรื่องการเดินทางอะค่ะ เขาอะ ตอนนั้นน่ะ ต้องบอกก่อนเลยว่า เขาอะทำงานอยู่ฉะเชิงเทรา แล้วบ้านเราอะอยู่ตรง ใช่ ปริมณฑล-กรุงเทพ ตรงแถบปทุมอะค่ะ เออ
ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม โอ้โฮ! โอ้โฮ! ไกลมากเลยนะ ใช้เวลาเดินทางกี่ ชั่วโมงอะคะ? อย่างงั้นน่ะ
ใช่ อุ๊ย! เอาจริง ๆ นะ ถ้าเบิบ ถ้าเกิด อ่า ถ้าเผื่อบอก ถ้าเผื่อบอกเลยก็คือประมาณ 2 ชั่วโมง คือเขาอะขับรถจาก จากปทุมอะเนาะไปฉะเชิงเทรา 2 ชั่วโมง เราขับรถเข้ากรุงเทพแถวลาดพร้าว ระยะทางประมาณ 20 โลก็ 2 ชั่วโมงเหมือนกัน คือเบิบ แบบเหมือนแยกกันไป ใช่
เวลาไปทำงาน อืม อือ คือระยะทางอะแตกต่าง กัน แต่ ว่า ว่า ระยะ เออ เวลาทำงานเว้นระยะ เอ่อ ชั่วโมงอะ เท่ากัน เออ โอ้โฮ แด่เวาะ เออ
ใช่ เชาะ เท่ากัน บางทีอะเนาะ เราอยู่บนรถอะ เขาบอกเราว่า "เออ เนี่ยพี่ถึงที่ทำงานแล้วนะ" อะไรอย่างเงี้ย เออ เรายังไม่ถึงไหนเลย เราก็ถ่ายรูปไปให้เขาดูว่า ตอนเนี้ยเราติดอยู่ตรงนี้ ยังแบบยู ยังจะยูเทิร์นอยู่ คือมันก็อาจจะแบบเฉียดฉิวกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ บางทีเราถึงก่อนบ้าง บางทีเขาถึงก่อนบ้าง อะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่
อืม อะฮะ โอ้โฮ ค่ะ อืม แต่สรุปแล้ว ก็คือว่าของคุณน่ะใกล้กว่าน่ะ แต่ของคุณน่ะใช้เวลา อยู่บนถนนน่ะนานกว่าเขา แต่ของเขาอะไกลกว่า แต่ เขา ใช้เวลาอยู่ในถนนน่ะเท่ากับ เท่า ๆ กับคุณ เลย <chuckles> โอเค อื้อฮือ ค่ะ
ใช่ อืม ใช่ ๆ จริง เออ แล้วเสร็จแล้วค่ะ มันก็จะแบบ มันเหมือนแบบ มันเหนื่อยเรื่องการเดินทางเนาะ พอไปถึงที่ทำงาน เงี้ยค่ะ มันไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไร เพราะว่าเอาจริง ๆ ต้องบอกก่อนว่า สังคมเรามันเป็นแบบสังคมแบบแนวราชการน่ะค่ะ ก็คือตอนนั้นน่ะทำงานราชการทั้งคู่ ใช่ แล้วมันก็จะเหมือนแบบมีแต่เด็กสอบใหม่เข้ามาเนาะ อา ของเขามันจะเป็น ค่ะ
อือฮึ อืม อ๋อ เหรอคะ? อืม นี่ เดี๋ยวนะ ทำงานข้าราชการ แต่ว่าอยู่กันคนละที่ อะไรอย่างงี้ไหมคะ หรือยังไงคะ?
ใช่ ๆ คนละที่ แล้วคนละ เขาเรียกว่าอะไร คนละสังกัด ใช่ คนละแบบเลย ของเขาอะเป็นท้อง ท้องถิ่น ของเราเป็นเหมือนแบบพลเรือนอะค่ะ ทั่วไป อะไรอย่างเงี้ย อา แต่ไม่ใช่ แต่ไม่ใช่ครูนะ อา เป็นแบบทั่วไป อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วเสร็จแล้วอะเหมือนประมาณว่า เราอะก็จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ งานเราอะไม่ค่อยเครียดเท่าไร สังคมทางนู่นจะแบบวัยรุ่นเนาะ เวลาแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ ทำงาน ปุ๊บ มีเวลาว่างก็จะคุยกันนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ย อา ของเขาก็จะเป็นแบบแนวแบบผู้ชายบอย ๆ อะ ของเขาท้องถิ่นอะคนมันจะเยอะอยู่แล้ว เออ มันก็จะแบบ เออ เขาเรียกว่าอะไรอะ ซ มีความแบบเฮฮา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คราวเนี้ยเนาะ อา มัน มัน มัน เขาเรียกว่าอะไรอะ มันก็เหนื่อยล้าเนาะบางทีอะค่ะ ตอนแบบเสาร์-อาทิตย์อะ เราคุยกับเขาว่าแบบ เออ เราแบบไปเที่ยวกันไหมนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ เขาก็จะเหมือนแบบว่า ไม่ ไม่ค่อยอยากไป อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเหมือนแบบอยู่ อยากอยู่บ้าน ใช่ ๆ อะ ใช่
คนละแบบ คนละสังกัด อ๋อ อือฮึ อ๋อ โอเค นี้เอง เข้าใจแล้วค่ะ โอเค ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ อือฮึ ค่ะ อ๋อ โอเค เข้าใจแล้วค่ะ อืม ค่ะ เพราะว่าเหนื่อยใช่ไหม? เหนื่อยเดินทางเนาะ วันละ 2 ชั่วโมง ไปกลับ 4 ชั่วโมงแล้วเนาะ แล้วเขาไม่อยากไปไหนแล้ว เออ ใช่เปล่า ค่ะ? อืม
เออ จริง จริง ดีไม่ดี ตอน ตอนขากลับอะ เขาอะแค่ 2 ช คือของเขาอะ มันจะแบบฟิกซ์มาก คือ ช 2 ชั่วโมงเป๊ะ ๆ อะ คือยังไงก็คือไม่ ไม่เกินเนี้ย เออ แต่ของเราอะมันจะมีแบบว่า เขาเรียกว่า อะไรอะ มันจะไม่มีแบบว่า คือขั้นต่ำอะมัน 2 ชั่วโมง แต่ถ้าเผื่อแบบขากลับเนี่ย บางทีมันก็อาจจะมีแบบ 3 ชั่วโมง สิ สี่ชั่วโมงก็มี เออ กุง ของเราเข้ากรุงเทพไง เข้ากรุงเทพ แล้วเสร็จแล้วอะ พอขากลับอะ คนเขาก็จะอยู่บ้านชานเมืองกันค่อนข้างเยอะอะค่ะ ขาออก มันก็จะเป็นแบบเวลาที่แบบคนแบบมากระจุกกันน่ะ อืม
อะฮะ ค่ะ อืม ยังไงคะ? อืม โอ้โฮ เพราะอะไรอะคะ ทำไมมันนานอย่างงั้น ขนาดนั้น? อืม ๆ ค่ะ อ๋อ อืม อืม ทรหดมากเลยนะคะเนี่ย <chuckles> อืม ทรมานไหมคะช่วงนั้นน่ะ? โอ้โฮ ตั้งหลายชั่วโมงขากลับอะ แล้วแบบนี้ทุกวันด้วย อืม อืม ค่ะ ค่ะ
ใช่ ๆ เราก็เลยรู้สึกแบบ ทรมาน ใช่ จริงค่ะ ทรมานมาก แล้วคราวนี้อะเนาะ เราก็เหมือนแบบคุยกันว่าแบบว่า เฮ้ย เราก็อยากพักผ่อนนู่นนี่นั่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่า เขาก็แบบว่าเหมือนแบบเสาร์-อาทิตย์แบบไม่อยากไปไหน อะไรอย่างเงี้ย อืม เราก็เลยแบบ อะ ถ้าอย่างนั้นน่ะ เราก็เหมือนแบบไปคุยกับพี่ที่ทำงาน พี่ที่ทำงานก็จะเหมือนแบบว่า เออ ถ้าอย่างงั้นน่ะ ลองเปลี่ยนดูไหม ว่าแบบไม่ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสาร์-อาทิตย์อะ มันมีวันหลุด หยุด วันลาพักผ่อนน่ะ บาง บางเดือนน่ะ ก็ไปสัก สอง วัน ลาไปเลย เออ ใช่
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม เห็นยังไงคะ? ค่ะ อ๋อ ลาพักร้อน อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ? หรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์ อย่างงี้ใช่ไหมคะ? อา อือ
ใช่ ประมาณนั้น แต่วันหยุดนักขัตฤกษ์อะค่ะ มันก็ต้องบอกอีกว่าเราเคยไปแล้ว แล้วเสร็จแล้วอะ มัน มัน มันไม่ได้ช่วยอะ มันไม่ช่วยให้เราพักผ่อน หรือเราไป ใช่ ตอนนั้นเราไปเกาะ เกาะช้าง แล้วเสร็จแล้วอะค่ะ อันนี้ไปกับแฟน 2 คนเนาะ มันก็จะเหมือนแบบว่าไปช่วงแบบวันหยุดยาวอะค่ะ เหมือนช่วงเข้าพรรษา มันจะมีประมาณ สามสี่ วันน่ะ ราชการอะ แล้วคราวเนี้ยเราก็ไปเนาะ ไปวันที่วันหยุ หยุดอะค่ะ แล้วเสร็จแล้วอะมันจะต้องเอาเรือข้ามไป และการต่อเรือข้ามไปอะ มันมีทั้งหมด 5 แถวอะ แล้วเราไปถึงเที่ยงอะ กว่าเราจะได้ข้ามอะ มันประมาณแบบ ใช่ มันประมาณแบบบ่าย สอง บ่าย 3 เลยอะค่ะ อืม
อือ อืม อ้าวเหรอ ทำไมอะคะ? อือฮึ ค่ะ อืม อ๋อ เข้าใจแล้ว มัน รอคิวนาน อืม โอ้โฮ! มันเหนื่อย <chuckles> มีเดะ ไม่ได้เที่ยว แทบจะไม่ได้เที่ยวกว่าจะไปถึงเกาะนี่ไม่เย็นเหรอ? ก็อดเที่ยวพอดี ใช่ไหม ก็ต้องไปเที่ยวอีกวันหนึ่ง อ๋อ
จริง ใช่ ก็ ไปถึงเกาะก็ สี่โมง ขับ ใช่ ขับรถไป ขับถึงโรงแรม ปุ๊บ โอ้โฮ ได้พักผ่อนจริง ๆ เลย คราวนี้คือนอนอย่างเดียวเลย <chuckles> เหมือนแบบ ใช่ เหมือนแบบเปลี่ยนที่นอนน่ะ ทะเลก็ไม่ได้เดิน เพราะเหมือนแบบว่ามันจะค่ำแล้ว ใช่ อืม จริง
นอนอย่างเดียว ไม่เห็นวิวอะไรเลย เออ แค่นั้นเอง เข้าใจเลย โอ้โฮ มิน่าล่ะ ถึง ว่า เหมือนไม่ได้พักผ่อน เพราะว่ามันแบบคนพากันไปเที่ยวเยอะ กว่าจะได้คิวขึ้นเรือ อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ ไปถึงก็ค่ำ แล้ว นอนอย่างเดียว อีกวันหนึ่งก็ต้องกลับแล้ว เออ เข้าใจเลยค่ะ ไม่รู้จะไปทำไมเหมือนกันน่ะ อย่างนี้ นี่เอง
ใช่ ใช่ จริง ๆ อันนั้น อันนั้นมัน <chuckles> ใช่ อันนั้นมันแค่ขาไปเนาะ พอขากลับ ไอ้ขาไปอะ ไอ้ตรงเรือเกาะช้างมันก็จะมีแบบว่าแถว เป็นแถวเนาะ แบบว่าเหมือนแบบ เขาเรียกว่าไรอะ มันจะทำ ทำเป็นแบบตัดตอนอะ 5 แถว อะไรอย่างเงี้ย แต่ฝั่งนู้นน่ะมันจะมีแค่แถวเดียว แล้วแบบแถวทะ หะ ทะ ท้ายแถวอะ ยาวเป็น 10 กิโลอะ
ใช่ อะฮะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ โอ้โฮ <chuckles> เดี๋ยว แล้วคุณต่อรถตั้งแต่กี่ กี่โมงอะ?
เออ เราจะต้องจอดรถอยู่อย่างงั้น ตอนนั้นจำได้ว่าจอดรถตั้งแต่เที่ยง แล้วกว่าจะได้ขึ้นเรือรู้สึกว่าประมาณบ่าย 3 บ่าย 4 เลยอะค่ะ กว่าจะข้ามมาถึงฝั่ง ฝั่ง ฝั่งเกาะ แบบเขาเรียกอะไรอะ เอ๊ะ ฝั่ง ฝั่งพื้นดินน่ะ ที่ไม่ใช่เกาะอะ เออ ใช่
อืม โอ้โฮ <chuckles> ฝั่งแดะ เอ่อ สั่งแผ่นดินน่ะเนาะ แล้วอย่างเงี้ย เรืออะมันหมดกี่โมงคะ?
6 โมง คือ ม แอมันทันเรืออยู่แล้วค่ะ
โอ้โฮ แล้วมันมีบ้างไหมเนี่ยที่ ที่ ที่ตกเรือ? <chuckles> เพราะว่ามันมีคิวยาว
เราคิดว่ามี เพราะว่าหลัง หลังเราอะก็มีอีก บางคนน่ะเหมือนกับแบบเขาเคยเจอประ ส เขาเรียกว่า อะไรอะ เขาเคยเจอ แบบว่าประสบภัยยังงี้นะ เนาะ ไม่ประสบการณ์ เป็นผู้ประสบภัยนี้แล้ว <chuckles> ใช่ เขาก็จะแบบดับรถอะค่ะ แล้วเขาก็ลง ใช่ แล้วเขาก็ไม่ เขาก็จะลงมายืนรอ แต่เราไม่รู้ไง เราก็จอดรถแล้วแบบตากแอร์อยู่อย่างนั้นน่ะค่ะ เออ คือแบบน้ำมัน คือถ้าเผื่อน้ำมันไม่เต็มถังอะก็หมดไปเยอะอยู่นะ <chuckles> ใช่ ๆ จอดนานมากค่ะ
ค่ะ อ๋อ โอเค เป็นผู้ประสบภัย เข้าใจเลย เข้า จ ตกเรือใช่ไหมคะ? อืม อืม อือฮึ อ๋อ หมดล่ะสิ ใช่ไหม? เพราะว่ามันจอดนานไง เออ มันไม่เหมือนกับติดรถไฟแดง ใช่ไหมคะ เราก็ต้องสตาร์ตรถตลอดเวลา แต่เนี้ยมันรอเรือ กว่า อ เรือจะไปจะกลับเที่ยวหนึ่งก็แบบเป็นชั่วโมง มันก็ต้อง ส มัน มันก็ต้องมาดับรถเนาะ อืม แล้วอย่างงี้ยังไงคะ? ยังไงอีกคะ? พออันนั้นน่ะไม่ ไม่ อืม
ใช่ จริง เป็นชั่วโมง ใช่ มันไม่ มันไม่เหมือน อืม มันไม่เหมือนฝั่งบกอะค่ะ ฝั่ง ฝั่งแบบพื้นดินตรงนั้นน่ะ มัน มันเป็นตัดตอน 5 แถวเนาะ มันก็เลยดูแบบว่าลักษณะมันไม่ยาว แล้วมันก็ดับเครื่องได้ เพราะว่ามันเห็นเรือเนาะว่า เรือมันแบบมาแล้ว แต่อันเนี้ยมันไม่เห็นอะไรเลย เออ เราก็เลยแบบตกเป็นผู้ประสบภัย ก็คือหลังจากนั้นมาค่ะ เลิกเที่ยวแบบวันหยุด แต่ก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ที่แบบว่า คนไปแย่งเที่ยวกันเลย ใช่
ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อา โอเค อะฮะ อืม อ๋อ อย่างนี้นี่เอง เพราะแบบนี้นี่เอง คุณก็เลยแบบว่า ไม่อยากจะไปวันหยุดนักขัตฤกษ์ อ้าว แล้วอย่างงี้จะหาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนเหรอคะ?
อืม ก็คือแบบมีวันลาค่ะ เขาก็จะมีวันลาให้ราชการโชค โชคดีตรงเนี้ยแหละค่ะ ก็คือวันหยุดก็ได้ วันลาก็มี มัน มีแบบว่า เขาเรียกว่าไร วันลาแบบ อะไรนะ 10-15 วันพักผ่อน อะไรเงี้ย ถ้าเผื่อแบบ ใช่ ถ้าสมมุติเราไม่ได้ใช้ เราเก็บสะสมไปจนถึงแบบสะสมถึง 30 วันต่อปีได้เลยอะ เออ
อืม อืม โอ้โฮ อืม อ๋อ เออ แล้วอย่างงี้คนลา พอคุณอยากจะไปพักผ่อนน่ะค่ะ คุณลากี่วันอะคะตอนนั้นน่ะ?
ก็ลาประมาณแบบ 3 วัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาแบบว่าไปพัก ก็คือแบบเต็มที่ ก็คือ 3 วันเนาะ แล้วก็ 2 คืนไปประ ประมาณเนี้ยล่ะค่ะ แต่เราก็คุยกับแฟนเนาะ แต่แฟนอะเขาก็จะเหมือนแบบว่า ถ้าเหมือนลาไปพักผ่อนน่ะบางทีอะ ต้องให้แบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ งานมันไม่มีจริง ๆ อะ เพราะว่าเราก็เคยไปในรูปแบบที่ แบบว่า เขาเรียกว่าไรอะ เหมือนแบบลาพักผ่อนไปแบบเนี้ยแหละค่ะ แต่แบบต่างคนต่างมีงานเนาะ ใช่ ต่างคนต่างมีงานคือ มัน มันก็แบบจะมีคนแบบไลน์เข้ามา หรือว่าทักเข้ามาว่าแบบ เออ อันนี้ทำยังไงนู่นนี่นั่น อันนี้แบบผู้ประกอบการมาเขาถามถึงเรื่องนี้เดินถึงไหนแล้ว? มันเหมือนแบบมันไม่ได้พัก ใช่ ใช่
อืม อืม ค่ะ อืม อืม เข้าใจเลยค่ะ อือฮึ ห่วงงาน อืม ติดภารกิจ เออ มันก็พะว้าพะวังเนาะ มัน ไม่ได้พักเลยอย่างงี้ ตอนนั้น เข้าใจเลยค่ะ แล้วอย่างนี้พอเวลาลาเนี่ย วันลา คุณลา เอ่อ เสาร์อาทิตย์คุณก็ต้องลาอยู่แล้วเนาะ คุณก็ลาวันธรรมดาไปเที่ยววันธรรมดา ที่มันไม่ค่อยมีคนเขาไปเที่ยวสักเท่าไรอย่างนี้ไหมคะ หรืออย่างไรคะ? อ่า แล้วอย่างเงี้ย อืม
อืม ใช่ ๆ ใช่ ประมาณนั้นค่ะ เราอะก็เลยใช้วันลา แบบว่า ก็อาจจะแบบว่า อาจจะแบบ ดูแบบ เขาเรียกว่าอะไร เห็นแก่ตัวนิดหนึ่งเนาะ เราก็จะลาแบบ สมมุติถ้าเกิดเราลา สาม วันน่ะ เราก็จะลาเป็นแบบพุธ พฤหัส ศุกร์ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่า แล้วก็เสาร์อาทิตย์ ใช่ แล้วเสาร์อาทิตย์ก็คือกลับ กลับมาอยู่บ้านเนาะ ก็คือจะได้แบบนอนเต็มที่ อะไรเงี้ย ถ้าเผื่อสมมุติเราแบบว่าอยากจะไป แอดเวนเชอร์ อะไรอย่างงี้ด้วย อืม ใช่
เออ ยังไงคะ? อะฮะ เข้าใจเลยค่ะ มันจะได้หยุดติดกัน ห้า วัน อืม เออ เออ อา อย่างเงี้ยค่ะ เพราะเวลาไปเที่ยวช่วงนั้นน่ะ มันไม่ค่อยมีคน นักท่องเที่ยวอะ มัน มันเที่ยวสบายขึ้นไหมคะช่วงนั้นน่ะ ดีไหมคะแบบนั้น?
อุ๊ย เที่ยวสบายขึ้นเลยค่ะ เคยไปแบบ อะ อ่า ที่เดิมละกัน คือมัน มันจะได้เห็นภาพตามเนาะ อย่างไปเกาะช้างอะค่ะ วันที่ เขาเรียกว่าอะไรอะ วันที่ไม่มีคนน่ะ คือเราขับไปถึงเนาะ สมัยนั้นเราเคยเจอแบบ 5- 5 แถว แต่วันนั้นคือขับไปปุ๊บอะ คือขึ้นเรือเลย เขาเรียกขึ้นเลยพี่ ขึ้นเลยพี่ <laughs>
อืม ค่ะ ได้เลยค่ะ อะฮะ อะฮะ เออ ๆ ใช่ ๆ เป็นไงคะ? โอ้โฮ <laughs> ไม่มีคนเลย ทีนี้ง้อลูกค้าเลยเนาะ เออ เออ ขึ้นทันที
จริง ใช่ ไม่ต้องเบรกเลยค่ะ แล้วก็รถ รถในเรือคือไม่ได้แน่นขนาดนั้น แล้วเรืออะค่ะก็เหมือนแบบ เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันไวไปหมดอะว่า เรือแป๊บเดียวมันก็ออก แป๊บเดียวก็ถึงแล้วอะ คือเราออกจาก เราไป
ไม่ต้องรอคิวเลย อือฮึ อะฮะ อะฮะ เออ เราไปถึงที่ อ ที่ทำงาน เอ้ย ไม่ใช่สิ ที่พัก ที่พักกี่โมง? เออ ๆ
เกาะช้าง เอา เอาไปถึงเกาะช้างเนาะ เราไปถึง ตอนนั้นเราไปถึง 11 โมง ไปถึงเกาะช้างเที่ยง ยังเข้าที่พักไม่ได้ด้วยซ้ำต้องไปนั่งรอ <laughs>
อืม อะฮะ บ่าย 2 โมงใช่ไหมคะ ที่เขาให้เช็กอิน? เออ โอเค แต่มันก็ยังดีกว่าวันนั้นน่ะมัน 4 โมงเย็น เหรอ กว่าจะอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าไป ค่ำพอดี ไม่ได้ออกไปไหน แล้วก็ถือว่าดีกว่ากันเยอะ เออ แต่มันก็ไม่ต้องรอคิวนาน ใช่ ค่ะ
ใช่ ใช่ ๆ เออ ใช่ จริง ไม่ได้ทำ ใช่ค่ะ ไม่ได้ทำอะไร อืม อันเนี้ยเราก็เลยแบบว่า เหมือนแบบ จริง แต่อันเนี้ยคือเราก็ไปนั่งรอเนาะ แต่ความ แต่ความนั่งรอของเรา ก็จะแบบมีความใจดีของลูก เออ ไม่ใด้ลูกค้า ความใจดีของพนักงานอะค่ะ เขาจะแบบว่า เออ ที่นี่แบบมีนวด มีอะไรอย่างเงี้ยนะ แบบ เออ แบบนวดไหม อะไรอย่างเงี้ย เราก็กลัวแพง ด้วยความกลัวแพงแล้วบอกว่า อุ๊ย แบบเคย เคยไปนวดแล้วค่ะ มันชั่วโมงละ เจ็ดร้อย ไม่เป็นไร เขาบอกว่า อุ๊ย มาวันนี้ไม่ ไม่ ไม่เท่าไรล่ะค่ะ 300 เอง อะไรอย่างเงี้ย อ่า นวดได้เลย คือแบบมันจะต่างกันเนาะ วันที่แบบ ลาไปกับวัน คือทุกอย่างมันจะถูกอะค่ะ ราคามันจะแบบไม่ได้ชาร์จ เหมือนแบบวัน เขาเรียกว่าอะไรอะ วันเสาร์อาทิตย์อะค่ะ แล้วค่าห้องอะ ก็คือสมมุติแบบ เราบอกว่า เอ๊ย ห้องที่จองมามันไม่มีอ่าง อยาก อยาก อยากได้แบบมีอ่างจังเลย เขาก็อัพเกรดห้องให้นะ เพราะถือว่าห้องนั้นมันยังไม่มี จองมันว่าง มันก็ว่างเยอะด้วย อืม ๆ
อือฮึ ค่ะ อะฮะ อือฮึ ค่ะ เออ เข้าใจเลยค่ะ อะฮะ อา อา ๆ ค่ะ อืม ค่ะ อือ ๆ เข้าใจเลยค่ะ อืม อืม ค่ะ อะฮะ อืม อือฮึ อืม จริงด้วยอย่างงี้ก็เท่ากับว่า ที่เนี่ยพอคุณไปครั้งเนี้ย ค พอคุณลาพักร้อนครั้งเนี้ยก็เท่ากับว่า กับว่าคุณน่ะได้พักผ่อนจริง ๆ เต็มที่เลยใช่ไหม ไม่ ใช่ไหมคะ ตอนที่มาเกาะช้างครั้งเนี้ย?
จริง ใช่ค่ะ เหมือนแบบว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้เหนื่อยอะไรเลย ขับรถอะ ก็ไม่เจอรถติด เพราะว่าคนมันไม่ได้ออกกันเนาะ เออ แล้วก็คือขับรถขึ้นน่ะ ก็ ก็ไม่ได้ติดอีก ก็คือขับรถแบบขึ้นเรือได้เลย ขากลับอีกค่ะ ขากลับไม่ติดใครเนาะ เราเห็นแบบฝั่งที่มา ฝั่ง คือตอนนั้นอะ เรา เราก็ขับขึ้นเรือไปเนาะ แล้วเราก็เห็นคนที่เขากำลังทยอยมา เพราะว่ามันเป็นวันศุกร์ วันศุกร์ คือคนเขาก็กำลังจะไปเที่ยวกัน เออ เราก็เห็นรถแบบ เขาเรียกว่าอะไร ในความ ภาพในความทรงจำวันนั้นน่ะ เกิด เกิด ขึ้นมาอีก เพราะว่าเขาจอดเรียงแถวกัน อย่างเงี้ย เออ ใช่ เออ เราก็บอกกับแฟนแบบ โอ้โฮ โชคดีเนาะ <laughs>
อืม อืม ค่ะ อืม อือฮึ อืม อืม อือฮึ อา โอเค ค่ะ เหรอคะ? เออ เออ แล้ว อืม พ พ ภาพ ภาพในความทรงจำเมื่อตอนนั้น ที่ เรียงแถว แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้ว โอ้โฮ ดีจังเลย เออ แล้วช่วงนั้นน่ะที่ไปเที่ยวเกาะช้างเนี่ยค่ะ คุณคิดว่าช่วงไหน หรือว่าจุดที่เที่ยวไหนที่คุณรู้สึกว่า ได้พักผ่อนมากที่สุดอะค่ะ? ตอนนั้นน่ะค่ะ?
ใช่ อา ค่ะ เอาจริง เอาจริง ๆ มันน่าจะเป็นการที่แบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมอะค่ะ เออ ก็คือเหมือนแบบว่า
อืม อืม ตอนที่นอนพักอยู่ในห้องโรงแรมอะเหรอคะ?
ใช่ นอนพักอยู่ในห้องโรงแรม หรือว่านอนอยู่แบบว่า ริม ริมสระหรือว่าริมชายหาด อย่างเงี้ยค่ะ คือมันไม่จอแจ มันไม่วุ่นวาย มันไม่จอแจ มันไม่วุ่นวายเลยค่ะ แล้วก็แบบไปนวดผ่อนคลายราคาถูก เราก็นวดได้เนาะ เอาจริง ๆ 2 ชั่วโมงเท่ากับเราเคยนวดชั่วโมงเดียวด้วยซ้ำ คือชั่วโมงเดียวตอนนั้นน่ะมัน 700เนาะ แต่พอเราไปวันธรรมดาแบบนี้มันเหลือแค่ 300 แล้วนวด สอง ชั่วโมง หกร้อย ถูกกว่าด้วย เออ
เออ อะฮะ อืม มันเป็นไงคะ? เออ อ๋อ อืม อืม อืม โอ้โฮ! ถ้างั้นแสดงว่า ไปเที่ยววันธรรมดาดีกว่า ไปวันหยุดจะขัตฤกษ์ หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์สินะคะ? ใช่ไหมคะ อย่างนี้ ยังไงคะ?
ต้องแล้ว ต้องแล้วแต่คนเลยค่ะ ถ้าเกิดสมมุติคนที่แบบว่าชอบแบบว่า เออ แสงสีเสียง อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าแบบชอบแบบ อ่า มี มีโชว์ มีการแสดง อ่า ความครึกครื้น อะไรประมาณนี้ อา ไปวัน ไปวันเสาร์อาทิตย์ ยังไงเขามีให้เต็มเลยแล้ว แต่ของเราอะ มันก็จะเหมือนแบบมีแค่บางคืนเท่านั้นน่ะค่ะ มันอาจจะเป็นแบบคืนเว้นคืนเนาะ จันทร์ พุธ ศุกร์ อย่างเงี้ย วันพุธเราไป อย่างเงี้ย เราอาจได้ดู อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อืม
อ๋อ เข้าใจเลย ความครึกครื้น อืม อือฮึ อืม อืม อะฮะ อ๋อ คือมันคนน้อยอะเนาะ เขาก็เลยไม่ค่อยมีโชว์แสงสีเสียงสักเท่าไร ไม่เหมือนวันเสาร์อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์ เออ แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ก็เท่ากับว่าพอคุณได้ไปพักผ่อนเต็มที่อยู่ชายหาด แถมว่า มีบริการนวดด้วยค่ะ คุณรู้สึกว่ามันมี กลับมามีพลังอีกครั้งไหมคะ นอกจากพักผ่อนครั้งนี้แล้วอะค่ะ?
ใช่ อืม ค่ะ โอ้โฮ เอาจริง ๆ แล้วคือกลับมาคือแบบว่ามีพลังมากเลย คือพอเรากลับมาเนาะเราก็ไม่ได้ไปทำงานเลยอะค่ะ เราก็อยู่บ้าน ใช่ เราก็อยู่บ้านต่อ พออยู่บ้านปุ๊บอะเราก็เหมือนแบบว่าได้ดูซีรีส์ ได้ดู ใช่ ช ได้เต็มมากเลย ค่ะ เรา เราใช้แบบเนี้ย แต่เรา จ เราไม่ทำบ่อยนะคะ เราทำเป็นเดือนเว้นเดือน อะไรอย่างเงี้ย หรือบางทีก็พัก ๆ ไปแบบ
อืม อืม อ้าว เหรอ เออ <chuckles> ชาร์จเต็มที่เลยนะคะเนี่ย เออ <chuckles> อืม อืม โอ้โฮ นี่สุดยอดเลยคะ เดือนเว้นเดือนนี้บ่อยมากเลยนะคะ ถึงว่า อืม ใช่ ๆ
อ๋อ อ เหรอคะ ใช่ เพราะว่ามัน มันแบบต่อปีเราสะสมไว้นานไง แบบว่า ช มีได้ ได้ 30 วัน เราใช้แค่แบบ สาม วันต่อเดือน อย่างเงี้ย มันก็แบบเฉลี่ย ๆ ไป มันก็ยังเหลืออีกนะ อืม
อ๋อ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อย่างงี้นี่เอง แล้วอย่างเงี้ยค่ะทุกวันเนี้ยยังทำงานรับราชการ แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ลาหยุดพักร้อน แล้วก็ไปเที่ยว เอ่อ หยุด 3 วันแล้วก็ไปเที่ยวแบบนี้อีกไหมอะคะ? หรือไงคะ?
ต ตอนนี้ ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะ แล้วตอนนี้ก็คือแบบว่า อ่า ได้ ได้แบบเป็นชีวิตครอบครัวเนาะ มีลูก มี อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือค่อนข้างไปลำบากแหละ เพราะว่าเขาต้องไปเรียนหนังสือ ใช่ เราก็ยังโชคดีอะค่ะที่ช่วงนั้นไม่แบบ เออ ได้ใช้ชีวิตแบบว่าพัน ล แบบสามีภรรยาอย่างเต็มที่เนาะ อา ใช่ค่ะ ตอนนี้ก็คือแบบว่า ก็ ก็พักเรื่องเที่ยวกันไปก่อน อะไรอย่างเงี้ย ก็เน้นพักผ่อนอยู่บ้าน <chuckles>
เออ อืม อืม ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ อ๋อ อืม โอเค ก็เท่ากับว่า คือถ้าหากว่าอยู่กับครอบครัวเนาะ แม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันก็มีความอบอุ่น มันก็เหมือนกับว่าได้พักผ่อนไปในตัว ไม่ได้ว่าจำเป็นว่าจะต้องแบบว่าหาเวลาไปพักผ่อน ไปเที่ยวต่างจังหวัด แต่ว่าการที่ ยี่ ได้อยู่กับครอบครัว แล้วก็มีความสุขอะ มันก็เหมือนกับว่าเป็นการชาร์จ ชาร์จพลัง แล้วก็พักผ่อน ไปในตัวแล้วอะเนาะ โอ้โฮ ยังไงวันนี้ค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะที่มาแบ่ง ปันเรื่องราวสนุก ๆ นะคะ แบบเนี้ย แล้วก็ชวนขำไปด้วยค่ะ เอ่อ ฟังแล้วก็เพลินมาก ๆ เลยนะคะ เดี๋ยวยังไงนะคะวันหลังอะ ถ้าหากว่ามีโอกาสน่ะค่ะก็อยากจะขอชวนมาคุยกันอีกนะคะ ยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ แล้วก็สวัสดีนะคะ
ค่ะ ใช่ จริงค่ะ จริง ค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณนะคะ ที่แบบมาฟังกัน